あの、ちょっとお話を聞いてもらいたいことがあるんですけど、もう最近ほんとに仕事の量が多すぎて、でも新しいなんか案件も入ってきたっていうのもあって、もう仕事が多すぎて、全く終わらないっていう状況があるんですよね。
はい。 ええ。 わあ、なんかすごい、それ辛そうですね。ええ。
はい、そうなんですよ。ほんとになんか、ま、今、動画編集の仕事をしていて、で、まあ、ありがたいことにクライアントさんからすごくたくさんの依頼を頂いていて、で、まあ、私もなんあのちょっと自分じゃ編集しきれないので、何人か、あの雇って、あのお願い編集をお願いしてるんですけど、もうその確認作業とか修正作業とか、ま、クライアントさんとのやり取りとか、ほんとに量が多すぎて毎日、もう遅くまで起きてても終わらないっていう感じなんですよね。
うんうん。 はい。 ええええ。 はい。 ええ。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。じゃあもうほんとに寝不足にはなるわ、もうね、大変だと思うんですけれども、それはあれですか、最近ですか？それとも、もうずっと、そういう状態が続いてらっしゃるんですか？
はい。 はい。 うーん、あの、私、今生後4か月の赤ちゃんがいまして、で、あの、赤ちゃんが生まれてから、やっぱり、あの、育児に時間が取られてしまうっていうのもあって、それで仕事がちょっと終わらなくなっていますね。
はい。 うーん、ええええ。 あ、なるほど。じゃあ、やっぱりね、その赤ちゃんが寝てる時とか、なんか、もう、静かな時しかできないんですよね、きっと。
はい。 そうなんですよ。で、あの、ま、その、お昼寝を最近、まあ、うちの娘がボイコットしていて、ほんとに全く昼寝をしないんですね。もう寝ても、さんじゅっぷんとか15分で起きちゃって。なので、なんか、私もパソコン、まあ、あの、オフィスがあるんですけど、オフィスに入っても、寝かしつけて、ちょっと、まあ、なんかね、あの、す片付けておもちゃとか出してたやつ片付けて、よしって、部屋にオフィスに行って座ったと同時に起きたりするんですよ。で、結局で、ま、お昼寝しない分、夜はすごく寝るの早いんですね。6時とか5時には、もう、あの、ベッドに入って、もう夜寝るモードに入るんですけど、ぐっすり。ただ、もう、そそこから仕事をやり始めるってなると、ほんとに集中力もね、続かないですし、疲れてるので。で、なかなか終わらずに、ほんと2時とかまでやってますね。
<chuckles> なるほど。うーん。 ええ、ええ。 はい。 ええ。 ああ。うーん。 はい。 あ、うん。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 うーん、そうですね。ええ。 ええ。 あ、なるほど。そうすると赤ちゃんも起きてしまう時間になって、寝不足が続いてしまうんでしょうか。
ほんとにその通りなんですよ。で、ちょうど1時とかに起きて。なので、まあ、その、私も正直12時に、なんか、終わろう、ベッドに入ろうとか思うんですけど、なんか、どうせ1時に起きるしなとか思うと、ま、もうちょっと頑張るかとか思っちゃうんですよね。で、それでむなんか、無理やり頑張ってしまって、で、赤ちゃんを授乳して、で、寝るみたいなので、ま、結局2時30分とか3時とかに みたいな、あの、感じにはなってしまってますね。
うーん。 ええ。 はい。 <chuckles> うーん。 はい。 ええ。 うーん。 いや、しんどいですね。でも、ですが、やはり、そのね、やっぱり赤ちゃんが生まれて今日今ね、どうしても生活リズムが変わってしまいますが、ま、ね、クライアントさんがもういるからしょうがないっていうのもありますが、ちょっと仕事を抑えようとしたりとか、あの、減らそうとしたりっていうのを試みたことはありますか？
はい。 いや、い はい、あの、それは本当に私、自分の、ちょっと悪い癖と言いますか、人に、なん断れないんですよね、なかなか。で、あの、さっき、多分お話ししたと思うんですけど、私、その何人かに編集をお願いしてる子たちがいるんですけど、私が減らしてしまうと、「その子たちの仕事が減ってしまう」って思うと、なかなか、なんか「可哀そうだな」っていう気持ちと、なんか、あの、ていうのがあって、ちょっと断れないって、なかなか断れてないっていう状況ではあるんですよね。
はい。 うーん。 はい。 ええ。 うわ。 はい。 ううーん。 あ、なるほど。じゃあ、ほんとにね、なんか、責任感がやっぱりね、のしかかってくるから、なかなか変えるのは難しいと思うんですけれども、逆に、その方たちが、まあ、ね、仕事をお願いしてる人たちが何人かいて、ご自分がやることをちょっと減らすために、そちらに、さらにちょっと多く回すっていうことは難しいんでしょうか？
はい。 うん。 はい。 はい。 そうですね。あの、正直今の、なんか、私がしてる修正作業っていうのが、本当は、その、あの、編集してる子たちがしないといけない作業にはなってるんですね。ただ私がこうネガティブな、ちょっと、フィードバックを与えるのがちょっと苦手で、なんかここでやっぱりなんか同じところを、まちなんか間違えるというか、同じところを修正が多くなってしまうんですけど、「何回も言われたら嫌だよな」とか、まあ、なんかそういうのを思ってしまって、で、なんか、もう、自分かんがやっぱ、動画編集って感覚にもなってくるので、自分の。なんか、そういう面もあるので、なんか、ま、「私が修正した方が早いか」とか思っちゃって、その上がってきた時に、「修正あれば教えてください」って言ってくださるんですけど、あの「今日今回も完璧でした。ありがとうございます」とか言っちゃって、嘘ついてそうなんですよ。自分で修正とかしてるので、正直そこを頑張れば私の仕事は「すごく楽になるんだろうな」っていうところはありますね。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
うーん。 ああ、ううん。 ええええ。 はい。 はい。うーん。 ええ。 ああ、ええ、はい。 ええ。 <laughs> なるほど。 はい。 ええええ。 あ、なるほど、なんかね、なんかこう、「完璧だ」とか言っちゃってっておっしゃってましたけれども、やっぱり心に思ってないから。ねえ、でもうーん、でもね、なんかほんとに、こう、言うよりも自分がやっちゃった方が楽っていうのも分かるんですが、でもね、なんかネガティブなコメントを、こう、ネガティブにゆってしまうと、ね、じ言った方も受け取った方も、ちょっとしんどいかもしれないんですが、ね、そこら辺はちょっと言い方次第で、あの、その方のさらにね、成長だったりとか、あと、ね、より仕事ができるようになったりっていうことに繋がるので、その方のためにもなると思うんですよね。なので、ねえ、やっぱり逆に言う方が手間がかかってしまうかもしれないんですが、ね、今までは良かったんですが、今こそなんかね、そういう風にゆって、あの、何て言うんでしょう、ネガティブなことを伝えるという仕事をしてみる時かと思いますが、<chuckles> いかがでしょう。
ほんとに。ええ。 そうなんですよ。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 あああ。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 いや、ほんとに、そうでおっしゃる通りだと思います。なんかほんとにズルズルズルズルこのままやってても、その、ま、せっかく、ま、もう、なんだったらね、もっとクライアントさんからお仕事をもらえるはずなのに、私がこの作業をしてるせいで、あの、クライアントさんからの、なんか、ね、依頼を、おさあの断ってるので。新規の案件とか、あの、来るんですけど、もう全部お断りしていて、私がちょっと、あの、さばききれてないので、ただそれをその子たちに確かに修正までお願いして、で、完璧にできるようになると、その子たちにももっと依頼できるようになりますもんね。
はい。うーん。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。ええええ。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 はい。 そうですね。出会いね、なんか自分で、多分、その、お仕事のセンスがあるし、やるのがお好きだったりとか、楽しかったりすると思うので、ね、で、あの、もう本当にお仕事もたくさんあるようなので、おそらく金銭的にも、ものすごく、こう、求める必要がない状況かと思うんですが、逆にね、なんかこう、起業家としては、自分ができることをなるべく少なくして、自動化して収入を上げるっていうところが、一番、あの、いい、うん、目指すところかなとは思うので、そういう意味ではね、使ってらっしゃる方がいらっしゃるんだったら、もう、どんどんそちらが、もう、「お金払ってんだから働いてください」っていうぐらいでええ、いいんじゃないでしょうかと思いますが、どうですか？
はい。 うんう。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 いや、ほんとに。 ええ。 そうですよね。 いや、ほんとにその通りなんです。ちょっと、あの、ほん図星すぎるぐらいなんですけど、旦那さんにも、ほんとにいつも怒られていて、旦那さんはアメリカの方なんですけど、なんか、まあ、「そのその仕事は彼らの仕事だよ、彼女たちの仕事だよ」っていつも言われてるんですよ。で、あの、ま、私が、その、おっしゃってる通り、お金を払ってる分は、もう、完成まで、あの、していただくっていうあの契約というか、お約束で、あの、お支払いしてる金額なので、あのそこで私が修正してるのはもう間違えてますし、逆に私はそれしてても本当にあの全然なんか時間をただただ費やしてるだけですすごくお金になるわけでもないですし。なので、なんか、まあ、すごく損してるなっていうのは、あの、分かってはいいたので、なんか、こう、でも、なかなか、こう、踏み出せなかったんですけど、ちょっと今日アドバイスをいただいて、なんだか言える気がしてきましたね。
うん。 あ、 はい。 ええええ。 あ、はい。 ああ、ええええええ。 はい。 うん。 はい。 うーん。 ええええ。 うーん。 はい。 ええ。 ええ。 あ、もう、ね、なんか、あの、ほんとに優しい方は、言うのが苦手なんですが。<chuckles> ねえ、ちょっと、そのゆうっていうことが、また、な新たな挑戦で、できるようになったら、また、「おう」っていう自分と出会えるかもしれませんね。<chuckles> あ、うーん。
はい。 はい。 確かにそうですよね。なんか、ほんとに、私、断れない性格だったので、あの、まあ、あの、もちろんその初め、あの、雇った時とかは、もちろんね、あの初めなのでたくさんミスもしましたし、修正点も多かったので、初めはもちろん注意すること、たくさんあったんですけど、まあ、もちろん、その、ちゃんとフィードバックをあげる時は、肯定から入ってっていう、あの、しっかりちゃんとそういうあげ方はしてたんですけど、最近はほんとに、なんか、全然、「ま、いっか」とか言ってちょっと甘い自分になってたので、確かにちょっと厳しい自分というか、そういうのを見てみたいですね。
ええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 うわ、うん。 はい。 そうですね。意外とあの、ね、これから母として、どんどん強くなっていくと思いますが、そこも <chuckles> 同時に必要なはい、成長するところかもしれませんね。<chuckles>
はい。 はい。 そうですよね。 確かにそうですよね。私、確か子供にね、もちろん、なんか、ノーっていうことの方が多分多いですし、今のうちに練習しとかないと大変だと思いますし、で、確かに、その、なんかなんか自分が修正をすればいいやいいやって思ってたんですけど、あの、さっき、あの、お話ししてくれた、あの、その子たちにももっと仕事を与えられるようになるっていう、なんか、こう、ポジティブな結果その、なんか、いい結果のことを、そこから生まれる、その、まあ、ネガティブというか、ちょっと修正点に関するフィードバックから生まれるポジティブなところに目を向ければ、なんか、ちょっと、積極的にそういう、なんか、その修正点とかも伝えれそうな気がしますね。
ええ。 はい。 <chuckles> はい。 ええ。 うん。 ええ。 はい。 うんうん。 ええ。 あ、ほんとおっしゃる通りですね。なんか、そのね、その先にあるものがどれだけ大きいかとかね、どれだけ輝いたものかっていうことに注目すると、ま、確かに。で、今はやはりね、ご自分で「まあ、いっか、やっちゃえ」っていうね、あの、ほんとにピンポイントのお仕事で、そそこ処理されちゃっている感じが確かにお話を伺ってて思うので、なんかね、すごく今、あの、お話を伺ってて、すごくキラキラした将来の仕事が <chuckles> 見えるような気がしました。はい。
はい。 はい。 うん。 はい。 あ。 はい。 あ、でも、ほんとに、なんか、こう、い今も考えてるんですけど、その子たちの仕事も増えるし、私の負担も減るし、で、まあ、そのね、今なんか逆に今ちょっと育児もちょっとストレスになってるんですけど、それをストレスフリーで子供とあね、自分の娘と向き合えるって考えると、ほんとに、こう、自分の、なんか、仕事が減るだけで、なんかすごくいいポジティブな、なんか、ことがいっぱい起こるんだなってちょっと思ってきたので、今度のミーティングで、あの、も、週に1回ミーティングしてるので、ちゃんと伝えてみようと思います。
ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。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 はい。 うん。 あ、ねえ、本当におっしゃる通りね、子供との時間ができたらますますストレスフリーになりますしね。うーん、なんか、すごく素敵な、あの、皆さんと、お仕事と、人間関係と、お母さんになられるような気がします。どうぞ頑張られてください。
はい。そうですね。 はい。 はい、いや、ほんとに今日話を聞いていただいて、すごくすっきりしました。助かりました。ありがとうございました。
ありが